Mhmm, ho paura di sì che non vada bene. Senti, come sei messa col basilico invece? <laughs> Io il basil il mio basilico fa sempre una brutta fine. <laughs>
Ah! Allora io adesso Ah, no, no il mio invece devo dire è rigoglioso, però adesso ho scoperto che, ehm, si può riprodurre una pianta di basilico tagliando una ramo femminella, quindi uno che è nato laterale. E adesso sto
Eh? Sì, sì. Sai che l'ho visto anch'io l'altro giorno proprio? Ho visto un video su TikTok, ho detto ma sai che lo faccio adesso? <laughs> Anche sta fe il nome femminella, ma guarda sì, l'ho detto anch'io.
Dai anch'io. e quindi da lì è venuta fuori sta cosa e ho provato Eh sì, la femminella come nelle piante di pomodori, no, sono, ehm, le piantine che r ra che crea la lateralmente, no, ehm, okay. E poi ho scoperto questa cosa che mi è fatta mi è sembrata assurda, che, ehm, anche una singola foglia di basilico puoi fare una pianta.
Eh, sì. Mh? Eh, dimmi. No, dai, incredibile.
Davvero sì. Allora praticamente quando la stacchi
Eh dimmi eh dimmi un po', esatto.
quando la stacchi dalla pianta, devi cercare di portare via un pochino della corteccia, come un filo. Dopo dopodiché ti devi assicurare che nell'acqua ehm, a contatto con l'acqua, arrivi solo la parte terminale della foglia, okay? Da lì ti spunteranno delle radicine meravigliose.
Okay, okay. Sì. Okay. Fantastico. No, vabbè io adesso ci provo. <laughs>
Sì, sai io ho trovato il sistema perfetto, siccome non trovavo niente per farla appoggiare bene, se hai quelle tipiche conchiglie delle capesante
Mh? Ce l'ho, ce l'ho. È lei, <chuckles> la metto lì sdraiata. <laughs> La metto sdraiata a prendere il sole così. Oh, che bello sono al mare.
Okay. Eh È più che sufficiente. <laughs> Eh ma dove quando tu vuoi che ramifichi qualcosa in acqua non deve andar lì il sole diretto.
No, deve stare all'ombra. No, no, lo lo lascio lì, e sì. Adesso devo trovarmi un posto perché c'ho i gatti che poi so già dove vanno a finire. Tra l'altro c'ho anche sti gatti che l mi massacrano le piante, mamma mia ragazzi. No! Senti, invece in cucina come sei messa? Doti creative, cuci culinarie. Eh sì, <chuckles> eh beh, anche li ci vuole la creatività, eh, scusami. Ah, bene.
Ah, ecco, questo non aiuta per niente. <laughs> Ecco, stavo per dirtelo, è incredibile! Telepatia eh. Allora in cucina sono abbastanza estrosa, perché, ehm, prima di tutto mi annoio facilmente nel se dovessi io r per ripetere una ricetta più di una volta a a-ogni 2 settimane così, no?
Ah, no. No, anch'io mi annoio.
Quindi, quello che mi piace e che ho capito che è creativo è marinare gli alimenti.
Mh. Ah, okay.
Quindi, invece di preparare al momento le insalate, per esempio, ehm, prepararle con almeno 4 o 5 ore di anticipo rispetto al momento in cui la mangerai.
Fammi un esempio. Sì. Sì.